Да, э, почему парк? Потому что, <grunts> ну, приятнее гулять в парке, чем, например, ходить, э, по комплексу. Э, мне мне н мне нравится, вот, э, чтобы как какой-то спорт был связан, э, с м кр э, со свежим воздухом, и чтобы мне красиво было на что-то смотреть. То есть, если это ходить там
М-да. Мгм, мгм. Свежим воздухом? Мгм. Мгм. То есть так вот природа, ближе к природе, да?
Да, если это так ходить по какому-то району, который меня не нравится и абсолютно не вдохновляет, то ме для меня этот час будет больше в тягость. А здесь я и, э, спорт подключаю, то есть именно быстрая ходьба, это примерно 5 000 шаго шагов, чуть-чуть больше.
Мгм. Мгм. Мгм. А, ты прямо вот специально замеряешь на приложении?
Ну да, у меня Apple Watch, и я как раз слежу и за, э, калориями, и за пульсом, и за
М, мгм. <chuckles> Сколько, вот, прожигается калорий при ходьбе в 5 000, м, шагов?
200 примерно активных и 300 всего.
Мгм, то есть не так не так это много, да, вроде кажется, 300 калорий.
Они отдельно считаются. Да, действительно, э, по ощущениям казалось бы, <chuckles> что можно было бы и побольше. <chuckles>
Может, побольше, да? <chuckles> Может, эт может, это часы часы врут.
Ой, хотелось бы, конечно, в это верить, но вряд ли. Вот. М.
Мгм. А тебе не доедает каждый день вот в одно и то же в парке гулять?
Нет, ты знаешь, это такая такой классный заряд, то есть, у я хорошо, эм, вижу разницу, когда я хожу и когда я не хожу. И вот именно да, вот именно из-за того, что я иду, я потом чувствую: всё, вот у меня, вот день начинается сразу, вот с желания жить, знаешь, вот хочется и того сделать, и того, и настроение хорошее, и там, если с утра, эм, поссорились с детьми, уже всё отлегает в это время. Как бы, ну, вот, э, всё, э, становится на свои места.
Мгм. М, мгм. А, то есть ты заряжаешься на целый день вперёд? Мгм. Хайн Ага, ага.